お1人じゃなくて、かご家族と一緒にだんだん っていう。
うん。 ああ、ひとりでも家族でもそうですね。家族と一緒だとなおさらなんか、はい、なんか一緒にテレビ見たりとかりしちゃって、後回しになっちゃうんですね。
うーん。 はい、そうです。 はい。 うーん。 なるほど、そうですね。何か
うん。 うーん、もうちょっはい。
なん
うーん。ええ。
とりあえず
ええ。